Logo do primeiro momento. Eu subiria lá no alto pra ver como é que é a experiência, né.
Aham.
Eu sairia de casa e aí da em frente à porta de casa eu já começaria voando reto pra cima. Aí ia subindo e apreciando essa vista, né, desse momento de eu me distanciando, assim, do da terra e tendo toda a vista panorâmica, assim, na cidade.
Certo. Aham. Certo. Maneiro, maneiro.
Aí eu pararia lá e falava: "Caraca, eu estou voando". Aí <laughs> aí eu ora olharia ali para o lado, olharia o horizonte, eu falava: "Caraca, estou sobrevoando a minha cidade". Aí eu acho que eu procuraria o lago da cidade, aí voaria sentido lago, aí eu ficaria em cima do lago, assim, olhando: "Caraca, olha só o lago aqui de cima". Aí depois eu ia lembrar: "Caraca, consigo voar. Será que eu voo rápido?".
Caraca. <laughs> Sim. Aham. Maneiro. <chuckles> Caraca! <laughs>
Aí eu ia ver: "Pum! Caraca, eu voo muito rápido". Aí eu ia chegar pra minha esposa, ia falar com ela e ia falar: "Ó, cara, eu estou voando e eu consigo te te te segurar. Tenho parece que eu estou com super força também". E aí eu vou e falo: "Cara, eu voo muito rápido".
Sim.
"Em 20 minutos eu estou no Brasil, vamos lá agora?". Aí eu pego a minha esposa, e aí levo ela, a gente voa para o Brasil rapidinho em 20 minutos. Aí a gente chega lá, aí encontro a nossa família, aí a gente almoça com com a nossa família lá, um churrasco.
Uhum. Sim. Churrascão, churrascão.
É, na verdade eu ía chegar lá e falar: "Oi, gente, não sei o quê". Aí a a mãe da minha esposa ia falar, eh
<laughs> A mãe da sua esposa é sua sogra. <laughs>
É, a minha sogra, ía falar: "Sogra, chegamos voando". Aí ela ía chegar assim, ó: "Nossa, que bicha, você voa". <laughs> Fala, ela ía falar: "Nossa, que bicha, você voa". Aí quando quando eu fosse encontrar minha mãe eu ía falar: "Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês vieram? Vocês não falaram nada, seus safados". E aí todo mundo ia almoçar, a gente ia levar todo mundo pra almoçar, e aí a gente ia almoçar churrasco.
Literalmente. <laughs> Ela fala assim? <laughs> <coughs> <laughs> Ai, ai. Aham.
E aí eles iam falar: "Mas menino, como é que você está voando?". Aí eu ia falar: "Cara" "é o do nada foi uma suposição que virou realidade, e eu estou voando".
Simplismente foi, né.
"Estou voando, a gente veio voando. Passamos, assim, pelo oceano sobrevoando, a gente não quis nem parar. A gente levou 20 minutinhos só pra chegar aqui. Muito ra" então seria isso, mas e e no seu caso?
Aham. Legal.

Pode ser que eu que eu usasse máscara para ocultar a minha identidade.
Esse é o "Super João". <laughs>
Super João? Meu Deus.
É o nome de super do super homem, sei lá. "Super João", eh, acho que se a gente é brasileiro, então tinha que s tinha que ser, tipo assim, "Super João, Super José", né. <laughs>
<exhales> Nossa. Sim, sim. Meu Deus, é, pode <laughs> Mas qual quais você acha que seriam os desafios?
Tipo "Quem vai a quem vai a pé é André, eu sou José". Tipo assim, sabe. <laughs> Ai. Ah, ia ser legal.
Meu Deus Mas então, qua quais você acha que seriam os desafios de voar como um pássaro em uma cidade grande?
Cara Cabos elétricos, <chuckles> arranha-céu, eh, drone, poluição do ar. Acho que tudo isso vira obstáculo, né, numa cidade grande, principalmente fiação. Então isso ia ser muito grande. E a fiação elétrica.
Uhum. É. Sim. Fiação? Meu Deus, mas você tá pensando em voar tão baixo?
Não, não tô pensando em voar tão baixo, mas você imagina que eu posso tá em um local que tem aquelas redes de de eletricidade, e aí tem aquelas bolas de basquete. Aquelas bolas de basquete que eu não vou conseguir identificar direito e do nada, eu passo ali e sou eletrocutada. Entendeu? Ali é bem alto, sabe.
Hum. De campo né. <chuckles> Ah, sei qual é, sei qual é. Aham. Sim, sim, meio É, não, aquilo ali é alto mesmo, pode crer. É verdade.
É. Fora que hoje em dia o espaço aéreo é muito restrito, você imagina você colidir com um helicóptero, um avião, seja lá o que for.
Entendi. É.
Né, isso é isso é não vo não vou saber a rota certinha. Além de dos curiosos, né, da mesma forma que você falou, as pessoas parando e olhando assim. Aí isso vai gerar mais exposição, gera medo, as pessoas teriam medo, eu teria medo das pessoas. E uma coisa bem complicada também seria encontrar um abrigo.
Sim, sim. Com certeza. Sim. É verdade. <laughs> Hã.
Né.